Ouais n bah, nous, nous c nous c'était le calamar entier, hein. Donc, heu, il t'arrive le calamar entier dans l'assiette et tu le découpes et et et tu manges les morceaux et i j'ai pas aimé du tout la texture. Tu as l'impression que tu manges un morceau de d un morceau de Nike Air Max. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Mais c'est biza enfin oui n Je comprends. Mais en fait, heu, l bah, c'est le même truc quand tu prends des calamars, heu, des des anneaux de calamars frits, heu, machin, c'est la même chose en fait. Tu as l'impression de mâcher un m morceau de caoutchouc, enfin
Ouais, mmh mh. Ouais, ouais ouais. Alors je les mange moi dans un restaurant japonais près de chez moi ici au Portugal et ça fond sur la langue en fait quand c'est bien fait, ça le i le l'anneau de calamar lui-même, il i i il fond directement dans la bouche, il y a un truc heu
Ah d'accord. Oui! Exactement. C'est ça, quand le calamar il est bien cuit, il fond sur la sur la langue, mais quand il est fait vraiment à la va-vite, heu, dans un restaurant lambda, oui. Enfin, hein, tu as l'impression de manger du plastique quoi. Ou pas assez exactement.
Ouais, ouais ou trop ou pas assez. Voil voilà et c'est ça, tu as l'impression de manger une rondelle de cuir et que tu te dis que que quand elle va ressortir, elle va ressortir intacte. <laughs>
C'est ça, heu, je eh! J'ai tu m'as donné envie de manger des calamars là.
Voilà, voilà, des encornets farcis là, attention!
Ouais, ouais, ouais, des bons petits encornets là.
<laughs>
Ah ouais, tè t demain je dois v aller faire les courses, je vais m'en acheter. Je vais me faire du du calamar, heu, calamar en sauce là, heu, même en salade peut-être.
Ouais moi aussi. <chuckles> Mmh. D'accord, écoute ça m'a fait énormément plaisir de parler de ça avec toi.
Ouais, bah, moi aussi, il y a pas de souci. Bonne journée à toi.